Ừm, mình hiểu, mình hiểu, vậy thì mình nói bạn nghe nè. Bây giờ nếu như mà bạn mi học bây giờ thì á, thật ra thời gian nó cũng hông phải là cái vấn đề gì đó quá lớn, đúng không? Nực à, ra ba tục 3 tiếng đồng hồ 1 tuần thì đâu quá nhiều đâu. Đó, cho thời gian di chuyển nữa đi là 4 tiếng đồng hồ 1 tuần đi, đó, cũng đâu có gì nhiều đâu. Đó, cho nên á là cứ học đi bạn, nhưng mà á, trước khi học á thì bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý xíu. Đây, bây giờ bạn hạ thấp cái tiêu chuẩn lại một chút đi ha, thay vì á là bạn muốn á là bạn, a, mới học xong chưa lâu là bạn, a, múa là tốt này nọ rồi thì thôi, đừng có nghĩ như vậy. Bạn cũng biết được là bản thân bạn còn cứng này nọ, đúng hông? Người bạn cũng cứng cứng nhắc, cứng nhắc, cũng hơi thô thô này nọ chưa có uyển chuyển được. Thì rõ ràng làm sao mà học vài bữa, học được một thời gian ngắn, 1, 2 tháng mà có thể làm tốt được, nó phải từ từ có sự cải thiện, đúng hông bạn? Đó, cho nên á, bạn hạ thấp tiêu chuẩn lại một xíu. Cái mục đích của bạn bây giờ là gì? Là làm quen với cái việc mà nhảy múa cổ trang, chứ không phải là múa như là một cái diễn viên múa chuyên nghiệp, đúng hông? Đó, đấy, bạn đặt mục tiêu như vậy thôi á, là bạn cảm thấy nhẹ nhõm liền, đúng không? Mình nghe bạn cười là mình biết là bạn cảm thấy rất là nhẹ nhõm liền ngay từ khúc bạn nghe cái cái cái cách này rồi, bạn thấy làm sao? <laughs>
Ờ, ờ. Ừm, cũng ô kê đó. Ờ, sao, sao? Tiêu chuẩn hả? Ờ, cũng khó thiệt. Đúng, đúng. Đó. Ừm, cũng đúng. Ờ. <laughs> Ừ, cũng hổng được thiệt. Ờ. Đúng. Được, quá được luôn bạn ơi, cách này quá hợp lý á bạn. Tại vì đúng là mình cũng khá kỳ vọng, tại vì mình coi nhiều quá cái mình bị lậm á bạn, mình cũng muốn là, ừ, cũng muốn, ơ, uyển chuyển như những cái chị mà chuyên nghiệp, đó. Nên là mình cảm thấy nó hơi áp lực thiệt, cái khiến cho mình cũng ngại thử luôn, đó. Tại vì mình cũng hông biết là bao lâu thì mình mới được giống như vậy, nà mình cũng nản nản á bạn, kiểu như vậy. Nhưng mà nghe bạn nói xong thì chắc là cũng từ từ thôi, cái nào cũng cần thời gian mà, đúng hông nà?
Ừ. Đồng ý. Ừm. <laughs> Đấy. Đúng rồi, mà kể cả khi mà lâu một thời gian dài rồi, mà bạn không múa được như một diễn viên chuyên nghiệp, thì nó cũng là, ừm, bình thường thôi bạn. Bạn hạ thấp tiêu chuẩn lại một xíu, bạn đâu phải là diễn viên múa chuyên nghiệp đâu. Bạn đâu phải làm cái này để kiếm tiền, bạn làm cái này là vì bạn thích, bạn đam mê nó, bạn thấy vui khi bạn được múa, đúng hông? Đó là cái điều đó, đó mới là quan trọng, chứ đâu phải là mấy cái, kiểu, giống như là hả, phải múa như diễn viên chuyên nghiệp, phải làm này làm kia thì nó mới quan trọng đâu. Đừng có nghĩ là bạn không đủ năng lực để mà nhảy, để mà múa, ờ, kiểu như thế. Mà bạn hãy nghĩ á, là, ừ, bây giờ tui chưa có sẵn sàng, tui chưa có, gọi là hả, có thể, ờ, uyển chuyển gì hết, nhưng mà tui là tui có khả năng học hỏi nó, tui sẽ cải thiện từng ngày. Ô kê, tháng này chưa được, tháng sau sẽ uyển chuyển thêm một xíu, tháng sau nữa tui sẽ hả mềm mại hơn được một xíu, đó, nó phải tăng lên dần dần, dần dần. Đó, rồi, bạn cũng đừng có đặt cái tiêu chuẩn cao nhất của bạn là bằng với lại mấy cái người diễn viên chuyên nghiệp là được, chưa bạn nhìn thấp hơn xíu kiểu là 80%, 70% so với người ta thôi là ô kê hơn rất là nhiều rồi.
À. Ô kê. Ừ. À, cũng đúng. Đúng, đồng ý. Ừm, đúng ha. Ừm, cũng đúng đó. Ừm, tốt hơn. Ô kê. Ừm, là quá tốt rồi đó. Ờ, nói chung là mình sẽ hông có kỳ vọng quá nhiều về bản thân mình hen? Thì đỡ thất vọng thôi. Cái này cũng hay á bạn, nói chung là một cái mẹo tâm lý đó hen? Mình thấy áp dụng dễ đó.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi đó.